हाँ, हाँ। देखिए मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अ, मुझे यही लगता है कि ज़्यादातर लोगों का अ, यही होता है जो हमारे नॉर्मल, एक सोसाइटी में जो अ, बना हुआ है कि मतलब बाप बेटे का रिश्ता बहुत अ, अच्छा भी होता है और थोड़ा-सा खुलापन नहीं होता उसमें हम एक-दूसरे के पीठ पीछे या वैसे एक-दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं। और इसी वजह से ना थोड़ा-सा बात करने में हमें उनसे संकोच होता है डायरेक्टली अ, यही दूसरी तरफ़ आप देखिए, आपको अपनी माँ से अगर बात करना होगा तो आप शायद उनको मैसेज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ देखा है और मैंने क्योंकि अ, मैं ख़ुद भी यही करता हूँ अ, पिता जी के केस में तो चलिए मैं टेक्स्ट मैसेज उनको कर देता हूँ। हाँ, लेक़िन अगर मुझको अपनी माताजी से बात करनी है, तो मैं उनको अ, टेक्स्ट मैसेज अ, बिल्कुल भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट उनको कॉल करता हूँ, सीधा बात करता हूँ।
हाँ, हाँ और कहीं न कहीं यही अगर मैं मतलब इसमें ले आऊँ भाइयों और बहनों में तो उनको भी हमारा यही इच्छा होता है कि हम बेझिझक उनको कॉल करें और अ, भले हम 2-2 मिनट की 7 कॉल कर जाए थोड़े-थोड़े गैप में, लेक़िन उनके साथ ये भी दिक़्क़त नहीं आती, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ईज़ी लगता है बोले आसान तरीक़ा लगता है बात करना।
हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल, एक कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। अच्छा अ, जैसे अ, बात हुई अ, अपने कलीग्स अ अ अ अ अ, क-कज़िन्स की या भाई-बहनों की तो वैसे ही मुझको लगता है कि अ, कुछ दोस्त भी हमारे होते हैं आप उनको अ, अगर कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो शायद अ, उनको अ, अच्छे से अ, कम्यूनिकेट नहीं हो पाता है वो मैसेज के ज़रिए और उनसे भी बात करना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अ, मेरे केस में मैंने अ, कई बार देखा है कि मेरे कुछ अ, बचपन के करीबी दोस्त हैं, उनको अगर मैं मैसेज करता हूँ, तो वो शायद मैसेज पढ़ते ही नहीं है या उसका जवाब नहीं देते हैं ढंग से और वही दूसरी तरफ़ अगर मैं उनको कॉल करता हूँ, तो वो बड़े अच्छे से आत्मीयता से बात करते हैं जैसे अ, कितने टाइम के बाद मिले हैं या तो बिल्कुल बात करने का एक अ, देखिए अ, कॉल करने का एक अलग प्रभाव पड़ता है और मैसेज तो अ, थोड़ा-सा लोग अ, लाइटली लेते हैं कि लगता है कि जैसे कोई सीरियस नहीं है बात और कॉल अगर किसी की आ जाती है, तो थोड़ा-सा सामने वाले को ये लगता है कि भई अ, कुछ ज़रूरी बात होगी या बिल्कुल बात करना ज़रूरी होगा तभी कॉल आया सामने वाले का। जी।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल इस चीज़ को मैं मानता हूँ क्योंकि आजकल एक ट्रिक भी यूज़ करते हैं लोग कि जैसे कि सामने वाले का मैसेज आया भले वो व्हाट्सएप पे आया हो या टेक्स्ट मैसेज आया हो, तो मोबाइल में ऐसा फीचर हो गया है कि आप ऊपर से स्वैप करके उसको देख लेते हैं कि क्या मैसेज आया है। तो इंसान को उस वक़्त जिस सिचुएशन में होता है उस वो उस हिसाब से डिसाइड करता है कि अ, क्या करें इसको अभी रिप्लाई करें या थोड़ी देर बात करें, अभी ठीक रहेगा। तो उसमें एक अ, मतलब जिसको मैसेज गया है उसके लिए एक सुविधा हो गई और जिसका मैसेज आया है उसके लिए एक मतलब सिरदर्द-सा बन जाता है। अरे, ये तो रिप्लाई ही नहीं कर रहा, हो सकता है वो अपने पैसे ही उधार माँग रहा हो। तो उसी बात पर इग्नोर किया जा रहा हो उसको लेक़िन कहीं न कहीं टेक्स्ट मैसेज के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, हर चीज़ है।
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, बिल बिल्कुल सही बात। हाँ।